Fíjate que me he dado cuenta que estoy teniendo un problema para priorizarme antes que todo lo demás. <chuckles> Y en este caso, eh, híjole, si ya se ha convertido en un problema porque ya, n o sea, nada más tengo
Ujú.
un par de zapato un par de zapatos y un par de tenis viejísimo, y no he comprado zapatos desde hace un buen de tiempo, por ejemplo, ¿no?, ya deja tú la ropa, no he comprado nada de ropa, yo creo que en 1 año, y esto es porque, híjole, de repente
Okey.
pues, como mamá caigo en esto de que a quien le doy prioridad es a mi hija, ¿no? Y y, vaya, o sea, no es el tema de que, mm, todo vámonos al al de compras y todo se lo compra a ella, sino, en realidad todo llega a ser como hasta temas como de salud, o cosas de la escuela, y cosas muy similares, ¿no?
Ujú. Okey, sí.
Pero, la cosa es que ya llegó un punto en el que esto me causa culpa, por ejemplo, la otra vez dije: "Necesito comprarme unos zapatos, me va a caer un dinerito", dije: "Me voy a comprar 2 pares de zapatos". Me encantaron unas botas que vi, dije: "Me las voy a comprar en negro y en rojo". Y ya cuando me las iba a ir a comprar, dije: "Híjoles, no" "¿y si me hace falta para el lonche de la semana? No, porque hay que comprarle". Entonces, ya empecé yo solita a hacerme mis mi plática mental, <chuckles> y no me compré nada. Pero creo que esto no está bien, y ya no sé cómo modificar esta conducta. No sé si tengas algún consejito que me des.
Ujú, ujú. Mira, de antemano, muchas gracias por por abrirte de esta manera, eh, en a en un tema tan tan personal, tan tuyo, tan íntimo. Y antes de brindarte un consejo, una sugerencia, me gustaría hacerte unas preguntas, ¿no?, para clarificar algunos puntos y abundar en el tema. Eh, en esto que tú dices, ¿no?, que que te priorizas, ¿estás priorizando a tu hija, no?, sobre ti, que, este, no te compra zapatos y esto, y lo otro, cuando ibas a comprar, este, estas botas dijiste: "Oye, pero, e a lo mejor me voy a, este, no me voy a completar para el tema, no sé, de de la despensa, de de algo ahí de del lunch de la niña". Eh, eso, eh, algunos padres de familia generalmente tienen ese tipo de conductas. No te sientas mal, no eres la única. Pero ahorita preguntaremos para para avanzar. Eh eh, e este tema, ¿tu tu hija, eh, si te que edad tiene? ¿Siempre ha sido siempre ha sido así? Eh eh, ¿no te has comprado? Eh, ¿cómo es e e esa, o o o tú lo fuiste alguien te insertó ese pensamiento, tú lo viviste con tus padres, que ellos s priorizaron a sus hijos en, eh, sobre ellos? ¿Cómo es esto?
Sí, claro. Pues, creo que un poco de todo, porque mira, la verdad es que yo fui hija de una madre soltera, y sí, la realidad es que mi mamá siempre nos priorizó como hijos. Pero a la vez mi mamá siempre estaba súper pulcra, súper arreglada, sus zapatitos, recuerdo algunos aretones que usaba mi mamá, y, mm, y bueno, o sea, no recuerdo que mi mamá en algún momento se haya quedado sin algo, ¿sabes? Pero creo que esta fue una conducta que se me fue desarrollando a raíz de los últimos 3 años. Y mm, y esto porque, eh, o sea, llegó pandemia, tu a mí a mí particularmente económicamente me fue muy bien en pandemia, sé que a muchos no, a mí sí. Eh, luego vinieron las vacas flacas
Okey. Ujú. Okey.
y, eh, y de repente tuve que empezar a ahorrar algunas cosas, y luego de repente las cosas mejoraron, y luego otra vez volvieron a estar mal, y, entonces, ya aquí tuve que apretar, pero apretar, apretar, apretar, apretar, apretar el dinero, y empecé a a a acomodarlo por prioridades a ese grado. Entonces, ahora que las cosas empiezan como a mejorar nuevamente, ya traigo una conducta aprendida de que lo principal es que mi hija tenga todo lo necesario para tener, pues, bienestar. Y yo, como siempre, fue como de no, yo aguanto, o sea, si tengo que comer huevos y frijoles, como huevos y frijoles. Si yo tengo que andar en chanclas, pues, no pasa nada, ando en chanclas. Si tengo que andar con la ropa de hace 3 años, pues, no importa, ando con la ropa de 3 años, pero mi hija no. Entonces y y y repito, no es como que, eh, tenga que tener a mi hija a la última moda ni nada, pero mi hija crece muy rápido, o sea, eh, de hecho es mucho más alta que el promedio de las niñas y niños de su edad, ¿no? Ella tiene 8 años, mide 1.43, entonces, a esa misma velocidad ha crecido. Entonces, la ropa me la ha dejado muy rápido, los zapatos me los ha dejado muy rápido, y yo tengo que estar ajustándome a su crecimiento acelerado.
Ujú. Ujú. Okey. Ujú. Ujú. Okey. Okey. Okey.
Eh, entonces, este, creo que por eso se como que aprendí esta conducta. Pero ahora que quiero y necesito, porque ya se volvió una necesidad para mí, ahora sí volver a tener, que los zapatos, que los tenis, que la ropa. Y y vuelvo a lo mismo, a lo mejor, ni siquiera necesito ropa de marca, o sea, ropa, simplemente, que tenga la calidad adecuada para que me dure lo que me pueda durar
Okey, okey. Ujú.
pero poder usarla, ¿no? Y ahora no sé cómo hacerlo, porque me siento culpable.
Claro. Claro, claro, porque, eh eh, te sientes cul se puedo decir que te sientes culpable, porque ya llevas, eh, un tren de acciones de tú mencionas algo de unos 3 años que tú has identificado, eh, que has dado mucha prioridad a tu hija, quizás por por ese crecimiento acelerado que tiene ella y tiene una estatura por encima del promedio de los niños de su edad, a ti, a lo mejor, está creciendo muy rápido y dejó esta ropa, pues, te necesito comprarle más ropa, más tenis, más esto. Pero nomás clarificando, entonces, ¿cuál tú crees en 1, 2 o 3 palabras que crees que haya sido el detonante? Nomás para clarificar el punto de que de que te llevó a actuar de esta manera. ¿Fue el tema de que está creciendo mucho, fue el tema de de de que se fue dando y y y y y y y adquiriste, eh eh, esto así? ¿Qué sería realmente el detonante?
Sinceramente, creo que fue la crisis financiera en lo q en la que me introduje, eh, porque no podía darme el lujo de gastar de más, o sea, no podía el lujo de de decir voy a comprar esto, voy a comprar lo otro, porque aquí tenía que priorizar, no solo mis necesidades propias como ser humano, sino sobre todo priorizar las necesidades básicas de mi hija, ¿no? Asegurarme que ella tuviera comida necesaria en casa, entonces, yo decía: "Oye, si gasto en esto por querer usar o aparentar, pues, dejo sin sin las cosas nes básicas para mi nena", ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que lo detonó.
Okey. Okey. Ujú. Claro, claro. ¿Lo detonó? Entonces, y y después de eso que que, pues pudiera para cualquier persona sonar lógico, ¿no?, eh, hacer un ajuste, ¿no? Tengo estoy en una época de vacas flacas, como dicen coloquialmente, ¿sabes qué? Pues, necesito ajustar, priorizar aquí, le voy a dar prioridad a ella, que es mi responsabilidad pero después de eso ¿tuviste oportunidad de de de de una época de vacas gordas pero seguiste con la misma prioridad sobre tu niña y no balanceaste prioridades?
Sí, y creo, y te voy a ser honesta y sí, voy a ser honesta, creo que es algo que no he querido decir en voz alta, <chuckles> pero
Ujú.
creo que parte de lo que, me llevó a estar dentro de esta crisis financiera y no ahorrar, fue que de pronto dije: "Vamos a amoblar la casa, vamos a amoblar esto, vamos a amoblar el otro", y me encantaba que que me visitaran y se sentaran en mi sala nueva, me encantaba que vieran mi pantalla de 70 pulgadas, me y yo me sentía bien con eso. Incluso, la verdad es que dentro de mí, hasta siento que Diosito me mandó como esta prueba para decir: "A ver, bájale a tu ego, porque, o sea, no puede ser así, ¿no? Eh, porque yo creo que de repente se sentía bonito que te decían: "No hombre, qué qué padre, y tú sola", ¿no? Y como que Sí, mira, la verdad, siendo honesta, tal vez, eso fue un poco de lo que propició, em, e e el que me encontrara en esa crisis financiera, y la verdad es que lo que yo debí de haber hecho, una vez que me empezó a ir bien, fue ahorrar. Eso lo debí de haber hecho, y no lo hice. Entonces, cuando me cae esto, pues, pasa que que no tenía nada ahorrado, y todo lo comprado hasta lo tuve que vender, y dejar de comprar cosas necesarias para mí, para asegurarme nuevamente, te digo, la calidad de vida de mi hija. Este, y ya, se hizo un hábito el no comprar cosas para mí, y ahora que lo digo en voz alta, no sé si sea, un auto castigo que me estoy poniendo.
Okey. Ujú. Claro. Sí, mira, este, e es de valientes reconocer eso que tú dices, a lo mejor por impresionar a o otros, por el ego, ¿no? De de comprar esas cosas del televisor, la sala y demás, y que a la mejor uno puede decir: "Fueron compras a la mejor, que derivaron No fueron sabias y que derivaron, pues, eh eh eh, a esta crisis económica que en la cual entré". Pero si me permites darte un consejo, este, o una sugerencia para que lo consideres y sopeses. En el tema, eh, todo padre o madre de familia, eh, generalmente, en cierta edad, t en la edad pequeña, ¿no? En la primera infancia y toda la parte de la esencia, pues, incluso, hasta hasta la mayoría de edad, eh, va a priorizar en mucho, los casos a sus hijos, ¿no? Porque es cuando ellos dependen de los padres, no solo, este, en que se le brinde una educación, en que se les oriente y se les guíe, sino también en el tema, obviamente, para brindarles, eh, techo, vestido y alimento, ¿no? Y protegerlo de esa manera. Ahora bien, eh, no debes de sentirte culpable y puedes empezar. Haz a empezar con pequeños pasos que puedas considerar, eh, tú dijiste: "Oye, lo de las botas". Si la economía te lo permite, si a lo mejor estás en situaciones donde no descuides a la mejor a a tu hija. Oye, pues, eh, este, tiene a lo mejor 5 pantalones, tantos pares de tenis, o camisas, o vestidos, esto y lo otro, a lo mejor, que te puedas permitir sin hacer gastos os ostentosos, que ponga, eh, en riesgo tu economía, como lo fue con los televisores y esto, y lo otro, te permitas comprarte ciertas cosas, para que te vayas acostumbrando a también priorizarte tú en ciertas cosas. Un pantalón que a lo mejor no sea de marca como de así nice, como dices como dice la gente, pero que sea de buena calidad que te vaya a durar. No sé si estarías dispuesta a darte esos pequeños, no sé si llamarlos gustos, pero esas pequeñas prioridades, para que nuevamente ese hábito de sentirte bien lo empieces, lo em te empieces a sentir cómodo con él, ¿qué te parece? ¿Lo ves viable? ¿Lo ves difícil? ¿Qué piensas?
Definitivamente lo veo súper viable, y me parece una excelente idea, así me voy comprando de poco en poco, no no me siento abrumada por la cantidad de gasto, y a final de cuentas me va a servir. Porque vaya, es una necesidad básica también mía, y tengo que aprender a reconocer que si no estoy bien, pues, ¿cómo voy a estar bien para mi hija, verdad? Yo no quiero que ella aprenda este hábito de no consentirse o de no cuidarse. Y muchas gracias, me ha servido mucho y lo voy a hacer.
Claro, claro. Te deseo la mejor de las suertes. Seguramente te va a ir muy bien, cuídate.